Evet, evet. Yani, çalışma hayatı gittikçe, eee, zorlaşıyor, e, geçim zorlaşıyor. Eee, haber tüketmekten ziyade, eee, sosyal medyada bahsettiğin içeriklere yöneliyor insanlar. Eee, onların da çoğu, eee, hızlı tüketim için hazırlanmış clickbait olan şeyler. Ama yine de, eee, bir insan, eee, bence bundan kendini eee, korumak isterse yani yanlış bilgilerden korumak isterse bunu özenle yapabilir. Evet, biraz zahmetli bir şey. Sen, mesela, ne yaptığını söyledin? "Gittim." dedin, "Takipten çıktım, engelledim yanlış haberi gördüğüm için." Ha, bunu yapacaksın. Tabii, hatta şikâyet edeceksin. Spam diye onu, o platformda bence şikâyet etmen lazım. Sen hiç şikâyet ediyor musun böyle bilmiyorum ama veya ka şikâyet ettiğin gidiyor mu?
Hı hı. Hı hı, hı hı. Ha ha, ha ha. Hı hı. Hah, hah, hah. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı, hı hı. Tabii ki. Ha ha. Hah, hah, hah. Hı hı, hı hı. Hah, hah. Aynen. 1 tane 1 tanedir aslında, yani. Hah, yani 1 taneyi ayarladım, benim oldu. Hı hı. Hıh, hıh. Tabii, tabii. Aslında ediyorum, ediyorum. Tabii, tabii, engelliyorum, şikâyet ediyorum. Hatta şikâyet nedenini, engelleme nedenini soruyor bazen. Orada yazıyorum, hani, yanlış bilgi olasılığı var. İşte, hani, işte, te eğilim var, şu var bu var diye se seçip yolluyorum ki ge keza, hani, eee, sosyal medya şirketleri bence bu konuda çok hassaslar bu arada. Ö hemen dönüş sağlıyorlar. Hani, açıkçası, birkaç güne bir mail geliyor ve diyorlar ki: "Hani, evet, hani, o sayfayı kaldırdık veya o sayfayı, o haberini kaldırdık" diye cevaplar geliyor. En azından bu bana güven veriyor. Yani en azından insanların içindeki içindeki insanların niyetleri iyi olmasa bile platformun kendisi düzgün çalışıyor diye düşünüyorum aslında.
Hı hı. Hı hı. Ben de. Tabii. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Doğru, doğru. Eee, platformun kendisinde, yani, aslında burada, eee, sosyal medya mesela bence yasaklanmamalı. Niye? Çünkü ha eee, hatalı olan sosyal medya değil, hatalı olan bizim, eee, davranış desenlerimiz, davranış biçimlerimiz, motivasyonlarımız, hareket etme biçimimiz yani. Burada benim, eee, o yüzden, hani, diyorum ya, "Doğru bilgiye ulaşmak isteyenler bir şekilde onu bulur." diye. Yani, he en kötüsü, eee, kişi olmaz, hiç takip etmez. ulaşmaz yani. Bu da bir şekilde, eee, bir i i şeydir, eee
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Doğru. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Hah! Hah! Doğru. Doğru. Hı hı. Ya Tabii, tabii. Yani, açıkçası zaten günümüzde sosyal medya kullanmayan insan kalmadı mesela en temelinde. Yani, açıkçası herkes, hani, iyi kötü bu haberlere maruz kalıyor, bilgilere maruz kalıyor. Hani, doğru ve yanlış çok fazla insan da kullanıyor ve hani, çok fazla da insan oraya içerik atabiliyor mesela. Hani, kimi haberler çok doğru oluyor ama kitlesi az oluyor. Kimisinin mesela kitlesi çok, mesela. Hani, bir internet ünlüsünün takipçisi belki de milyonları görüyor ama mesela içerik olarak, hani, eğitim durumu yok. Herhangi konu hakkında bir donanımı yok, bir şeyi yok. Orada yorum yapabiliyor, yanlış bilgi yayabiliyor aslında. Yani insanların manevi manevi duyguları Mesela, hani, hayvanlara yardım edeceğiz mesela deyip, hani, çok fazla da insandan para alan insanlar var ve hani, o paraların oraya gitmediğini de hepimiz gördük zamanında. En basitinden, yani, hani, ı bu da ayrı bir boyut. Doğru. Hı hı. Hı hı.
Evet. Hıh. Hıh. Ha. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Ya bu dolandırıcılık, sosyal medya buna çok müsait. Çünkü kimliğini gizleyebiliyorsun, eee, bir şekilde bir perdenin arkasından operasyon yürütebiliyorsun, eee, ve bunu kullanarak, bu anonimliği kullanarak da, gizliliği kullanarak da insanları istismar edebiliyorsun. Eee, fakat, eee, dikkatli olmak lazım.
Hı hı. Hah! Hah! Hı hı. Hı hı. Hah, Hah. Tabii, tabii. İ bu gerçekten ciddi suç olmak la sus yani, bu suç olması lazım. Böyle, hani, sosyal medya kullanıyorum zaten kimliğim yok, resmim yok. Hani, dememek lazım ki, hani, bazen hani polisler baskın yapıyorlar, görüyoruz. Hani, bu siber suçlarla mücadele diye bir birimler kuruldu. Artık, hani, her ülkede de var aşağı yukarı. A bu birimlerin önemi çok arttı diyebilirim. Hani artık böyle insanları dolandırmak, kandırmak yüz yüze olmuyor artık. Hani, internet üzerinden yapılıyor. Eee, bu da sosyal medya, bunun için çok ciddi bir pazar ortamı. Yani çok ciddi pazar yeri diyebilirim. Eee, dediğin gibi kendimizi korumamız lazım. Biraz bence bilinçlenmek, yani, sosyal medya bilincimizin olması lazım değil mi? Ne dersin?
Tabii, tabii. Evet, ev Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet.

<giggles>
O sayfaları engelliyorum, siliyorum, hani, ama, işte, hani bunun sonu yok, değil mi? Çünkü sosyal medyadan insanlar para kazanıyor. Ne dersin? Bu para kazanmadan dolayı bu, değil mi, her şey aslında?
Tabii. Tabii. Ya, <exhales> aslında evet, eee, bir arkada çıkar motivasyonu var, maddi bir çıkar var, eee, veya trol orduları var bunu bilinçli şekilde yapan. Burada sağlıklı olan ne olurdu? Eee, bunun denetimini iyi yapan moderasyon, içerik moderasyonu ekiple de olsa veya, eee, burada, eee, bizim retroaktif veya proaktif dediğimiz bir moderasyon, eee, yöntemi var. İkisinden birini uygulayan bir yapay zekâ, eee, yazılımı olsa ve dese ki "Ya, burada böyle bir bit yeniği var, şuna bir bak, bir insan dağılıp gerçekten araştırsa, aslı astarı var mı?" diye ve ondan sonra bu içeriği kaldırmaya veya kaldırmamaya karar verse sağlıklı bir süzgeç olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin fikrin nedir?
Hı hı, hı hı. Hı hı. Ha ha. Tabii ki. I hı, hı. Hıı. Ha ha, ha ha. I hı, hı, hı hı. I hı, hı. Hıı. Ha ha, ha ha. Heh, heh, heh. Tabii, tabii. Hı hı. Ha ha, ha ha. Hı hı. Kesinlikle, katılıyorum. Tabii, tabii aslında, hani, ya çünkü çok fazla yanlış bilgi var ve çok fazla insanlar bu işten para kazanmaya çalışıyor ve, hani, tabii ki de para kazanınca her yol mübahtır gibi bir kafaya giriyorlar ama aslında böyle bir şey yok yani. Hani sonuç olarak bir şeyin etik değerleri var. Ahlaki değerleri var. Yani insan bence bunları aşmaması lazım. Sonuç olarak para evet, önemli bir şey ama hani, eee, b insanları yanıltmak çok daha kötü bir şey yani açıkçası. O paradan çok daha, hani, önemli insanları yanıltmamak, daha doğru bilgi vermek ve, hani, mesela eskiden, mesela, gazete okurduk, değil mi? Gazeteleri alırdık, okurduk. Televizyonlardaki haberlere bakardık falan. Bilmiyorum şu an sen onlara bakabiliyor musun? Günümüzde onları takip ediyor musun? Yazılı basını falan.
Evet, evet. He he. He he. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Evet.